Çok bize fayda katıyor.
Hıı. Kendine kendine zaman ayırabiliyorsun yani, öyle bir farkı var Türkiye'den farklı olarak.
Hı hı. Ib m peki mesela sen şimdi öğrencilik evresindesin aslında. Öğrencilik hobi yapmak için biraz daha müsait bir evre oluyor ya, mesela yeni bir hobi yapmak ister misin? Var mı aklında yeni bir, "Şunu yapsam" denemek istediğin bir şey var mı, yani? Öyle sorayım aslında.
Hı hı. Evet, evet, evet. Denemek istediğim, aslında ne deneyebilirim? Dans denemek isterim.
I, hıı. Güzel.
Eee, çünkü dans etmedim daha önce. Eee, biraz da böyle vücudum, böyle, nasıl diyeyim, böyle, çok kaskatı gibi yani, böyle, çok böyle yavaş böyle smooth değil yani.
He! He he. Hıı. He he. He he. Biraz daha kıvrak hatlar, değil mi, böyle hani? Iıı. <chuckles> Evet.
O yüzden, hani, böyle Evet, bir tık daha böyle, hani, kala kalaslığımı, eee, atmak isterim, yani onu denemek isterim. Sen ne dene denemek istersin?
Hımm. Ya, aslında, ben havacılığa çok meraklı bir insanım. Yani, drone'dur, uçaktır bunları çok severim. Ama, işte, hani, eee, iii, şimdi yaşadığım ülkede -Almanya'da yani drone öyle kafana göre uçuramıyorsun açıkçası. Bunun ehliyetini, kuralını alman gerekiyor. Türkiye'de ehliyetim var gerçi de, hani, o burada daha yok. Hani, bir şekilde onu geliştirip mesela bir drone almak veya kiralamak isterim veya vakfa girmek isterim. Böyle vakıflar var bazen sena sponsor oluyor açıkçası. E, iyi olur, ha, sen dans; ben drone böyle, hani, 1 tane daha, birkaç tane daha hobimizin olması lazım, değil mi? Yoksa hayat çok sıkıcı bir yer ha hâline gelir.
A! Çok iyi. Hı hı. Evet, öyle, değil mi? Hıı. Güzel olur aslında. A! E, güzelmiş. E e bit zaman geçmiyor başka türlü yani.
<chuckles> Ben de keza master yaptığım, eee, dönemleri hatırlıyorum da gerçekten de, hani, bu sadece dersle ömür geçmiyor ya. Hani, e, daralıyorsun, hani ya da hadi her gün diyelim partile. Öyle de ömür geçmiyor, yani aslında o da çok yorucu bir tempo, değil mi?
Değil mi? Od o da o da olmuyor, yani, hani, bir orta bulunma e bulmak lazım oluyor yani. Zaman
Yani. Heh. Birazcık kendine zaman ayırman gerekiyor aslında. Yani kendin kendine böyle bir dinlenmek. Bir hobinle uğraşmak, bir el işi yapmak. Mesela sen eminim ki fotoğrafları bastırdığın ev yani bilgisayara aktardığında o after effect'ler yaptığında çok keyif alıyorsundur. Yani, hani, ince ince, eee, renk verirken.
Hı hı. Mesela. Tabii, tabii. E, tabii canım, yani, o edit'i yaptıktan sonra gönderdiğimde, işte, fo tanıdığım birisi gönderiyorum. "A, çok güzel olmuş." diyor renkler, çok güzel. O zaman, işte, mükemmel bir his oluyor benim için, hani, yani.
Hah, hah. E, değil mi? Gurur duyuyorsun kendinle. Hani, "İyi ki de buna zaman ayırmışım, mesai vermişim." diyorsun, aslında yani. Eee, ooo, çok önemli şeyler bunlar ya. İnsanın hayatında, yani, olmazsa olmazlar diyebilirim yani. Eee, ki, hani, yurt dışında, ııı, çok Türkiye'deki gibi rahat hareket edemiyoruz. İster istemez, hani, nerede ne var çok hâkim olamayabiliyoruz ama iyi kötü artık biz dünya vatandaşı olmuş olarak iyi kötü, yani, açıkçası. Eee, keza, benim 1,5'inci yılımı tamamlıyorum burada. İyi kötü alıştım. Hobiler edinmeye başladım, yani. Açıkçası keza sen de eminim öyledir.
Aynen ö aynen öyle. Hı hı. Hı hı. İyi, çok iyi. Hı hı.
Imm, açıkçası, yani, toparlamam gerekirse açıkçası, yani, hobiler hayatımıza çok büyük katkılar sağlıyor. Gerek sosyalleştiriyor bizi. Gerek, işte, kafamızı dağıtıyor. Stresimizi alıyor. En önemli olan da mentalimizi toparlıyor, değil mi?
Hemen Bayağı, bayağı, bayağı. Aynen öyle. Çok doğru. Doğru, çok doğru. Aynen öyle. Haklısın.
Hı hı.